Nah, eee, Kak bisa ceritain nggak atau bisa, eee, paparin nggak, gitu ya, lagu apa sih yang Kakak suka gitu, yang menurut Kakak lagu itu tuh kayak mewakili, eee, diri Kakak, atau misalnya lagu itu jadi, apa ya, kenang-kenangan gitu Kak, eee, buat buat diri Kakak, ada nggak?
Apa tuh? Apa? Oh. Banyak sih sebetulnya aku sih.
Oh banyak, lagunya genre apa tuh Kak? Kalau banyak tuh, yang mhm.
<laughs> Kalau pop ya kayak itu, e lagu barat tapi lagu pop gitu, cuman dia kayak ini, eee, kayak eh ada sih, yang ini. <tsk> Yang dulu tuh aku pernah pacaran sama
Mhm. Waduh, iya iya, betul betul. Heeh, gimana tuh?
orang Jakarta heeh, di itu lagu lagu, apa sih namanya tuh, fil filmnya tuh sampai terkenal tuh itu, waktu itu. Eee, tahun 84. Eee, aduh lupa euy lagunya filmnya lagu apa ya. Cuman Flash Dance Flash Dance, filmnya tuh Flash Dance, nanti cari ya, e di itu, lagu Flash Dance, "Love, i have nothing and is not ni-na-na." Itu, tahu nggak?
Apa? Waduh, <chuckles> lagu apa tuh Kak? <laughs> Flash Dance. Oke. Itu tuh kayak, original Oh. Oh, iya iya iya, kayaknya kayaknya pernah denger sih, tapi itu lawas banget ya, Jida, ya? Eh, Kak.
Oh lawas, 84, tahun 84.